Parlando di stagioni ehm, tu come vedi la primavera? Come la potresti descrivere?
Beh, allora, considerando che io odio fondamentalmente tutto quello che è freddo, per me la primavera è proprio, mhmm cioè un ritorno a vivere ma letterale, nel senso che io i in inverno vado proprio un po' in letargo. <chuckles> Se mi chiedono di uscire comincio a dire: "Mhmm, se c'è da fare qualcosa sono molto svogliato", mhmm, dormo anche abbastanza di più quindi, mhmm, lo detesto come periodo. Fa freddo, piove, un incubo. Tipo il tipo gli orsi, esattamente. Infatti in primavera vabbè che piove e poi dipende un po' dalla primavera, ma qualche giornata comincia a essere più mite, anche intorno non vedi più questi alberi tutti morti ma cominci a vedere qualche fogliolina
Ah-ah. Ho capito. Tipo l'orso tipo gli orsi va, insomma, eh. Eh, okay. Ua <chuckles> Mh-Mh.
E io vivo proprio questo mood, esattamente come un ritornare alla vita, nel senso che comincio a ri-interfacciarmi con la mia socialità.
E quindi uhm, proprio uhm, la vivi come come una specie proprio di di risveglio dal torpore invernale. A livello a emotivo, ehm, e i
Quindi per me la primavera è questo. Sì esatto, cioè Mi puoi immaginare come un orso o una pianta, in inverno fondamentalmente <chuckles>
Eh descrivimi un po', ecco, l l'immagine proprio che ti viene in mente ecco, pensi alla primavera, cosa qual è l'immagine che ti da? Ehm e quale sensazioni proprio ti ti trasmette, ecco?
No, vabbè adesso tolto il discorso magari un pochino più banalotto, che ti ho fatto adesso, generalmente mi piacciono molto le piante, nel senso, ne ho parecchie ehm, prima avevo proprio, mhmm cioè da quando vivevo dai miei hanno la casa col giardino, quindi io mi dedicavo un po' a fare la la mhmm, appunto coltivare un po' queste piantine, un po' il pensionato del della casa, diciamola così, ehm, e quindi in primavera rivedevo le mie fantastiche piantine tornare alla vita, io ero molto felice, ehm, poi appunto ha hanno un giardino molto, molto grande, ehm, poi col fatto che comunque il budget ce lo mettevano loro, potevo avere anche abbastanza varietà, ehm, quindi avo fatto anche abbastanza caruccio. Poi ero contento del fatto che, mhmm, cioè, i miei alberelli, ad esempio, ho un acero giapponese molto carino, quelli rossi, in autunno diventa tutto coloratissimo, poi in inverno restano proprio solo i suoi 4 bastoncini
Mh-Mh. Ah. Buono. Mh. Ah! Ah! Ho capito.
e non è scontato che in primavera torni a essere vivo. Quindi, per me era anche un: "Okay, abbiamo superato un altro anno". <chuckles>
Che funzione ha secondo te, a livello biologico, la primavera?
Vabbè, ehm, la vivo un po' come- ehm, se poi vogliamo generalizzare- però io la vivo come un momento di pausa, e la pausa è molto importante, nel senso, per andare avanti, ogni tanto secondo me è necessario fermarsi un attimo. E anche fare, se vogliamo, pulizia cioè se t la mhmm, rendiamo un po' metaforicamente, le foglie ce le abbiamo anche noi, nel senso di dire, mhmm, costrutti, abitudini, cose; in inverno col fatto che, magari, non si può uscire tantissimo o magari al contrario, stiamo troppo in casa, mhmm, magari queste abitudini cominciano a pesare.
Sì. Mh-mh.
Io, quando do fare i buoni propositi dell'anno, generalmente sì, okay, si fanno a Capodanno, perché culturalmente si fanno a Capodanno, ma dove ho trovato, ehm, la vera voglia di cambiare e introdurre qualcosa di nuovo sono o a settembre, dopo le vacanze estive, dopo, quindi, una pausa di nuovo
Okay.
intesa come pausa, oppure dopo l'inverno, cioè superato l'inverno, ehm, magari quei che ne so, se devo mettermi a dieta, se devo riniziare a andare in palestra, è molto probabile che lo faccia in primavera.
Sì.
Anzi, è successo sempre così. <chuckles>
Quindi È i i i il rinnovo del del tempo passato e e e e un e hai fatto bene uhm cioè, è una bella descrizione il discorso del Capodanno reale che inizia con la primavera. Ehm, mi trovi molto d'accordo in questo. Ehm, mhmm, un paesaggio proprio specifico che ti dà la sensazione di primavera, un luogo, ehm, qual è stato? Qual è un tuo luogo che proprio ti dà l'impressione: "Bene, è arrivata primavera", che so, una località, un paesaggio, un posto che ti dà l'idea: è arrivata la primavera?
Mhmm. Mah, allora, capisco che è primavera adesso, sempre s mhmm, t giardino dei miei avevano hanno, in realtà, ancora, ehm, 2 ciliegi molto grandi. Quindi che non fanno un frutto manco per sbaglio, nel senso che sono, mhmm, disgustosi i frutti che fanno 'ste piante, ma fa dei bellissimi fiori. <chuckles> No, ma perché 'ste ciliegie o le coltivi o, se no, non non vengono bene. Invece i fiori, per quanto uno lasci l'albero a se stesso, che faccia la sua vita di albero e non albero da frutto, li fa comunque. E sono molto belli. <chuckles> E capisco veramente che è cambiata la stagione sì, fa un pochino più caldo, però quando, mhmm, banalmente, ero che ne so, io lavoro da da casa, quindi ho, tra virgolette, "il mio ufficio", cioè, chiamiamolo così, una stanzina dove dove lavoravo, <clicks tongue> da cui si vedono questi alberi, e te ne accorgi a un certo punto. Cioè, nel senso
Ah. <laughs> Okay.
è quasi da un giorno all'altro. E allora, quel quell'evento lo collego molto al discorso: è effettivamente primavera. Cioè, quando comincio a vedere questi fiorellini.
Da questi 2 alberi.
Se no mh-mh, sennò comunque vabbè, i paesaggi, un decisamente più belli, nel senso primavera, di solito riesco a prendere qualche giorno di
Mh.
chiamiamole di ferie, nel senso, qualche weekend lungo, e mi è già capitato di andare, magari, anche solo in Liguria, che è vicino dove abito, quindi lo ricollego comunque <clears throat> al rifare qualcosa, fare qualcosa di bello, di piacevole, qualche gita più <smacks lips> più caruccia. Quindi anche un
Okay. Ah. Uhm. Ehm, hai notato anche un rinnovamento, che so, nei colori stessi dell'aria, del del sole? O anche, che ti posso dire, anche negli animali? Hai notato qualche comportamento diverso rispetto all'inverno, che ti colpisce? Qualcosa di particolare, oltre alle piante?
Bei co Ah-ah. Allora, colori direi, assolutamente sì. Sarà che è il mio mood che si trasmette e, di conseguenza, vedo tutto più grigio, ma io l'inverno lo vedo proprio grigio. Cioè, senso, forse vivo in una zona, mhmm, sfavorevole da questo punto di vista, nel senso che in inverno c'è molta nebbia, però c'è proprio un'atmosfera grigia. Invece, quando cambia stagione, queste nebbie, mhmm, vengono molto meno forse anche il riscaldamento del degli edifici che, comunque, influisce negativamente e tutto. C'è un colore più chiaro, nel senso che torna tutto a essere un pochino più colorato. Ehm, sempre a casa dei miei, uhm, hanno fatto il nido, negli anni, quindi proprio prima ancora che che cambiassero casa, andassero a vivere lì, delle rondini. In primavera ritornano, mhmm, tutti gli anni, <smacks lips> quindi classicone, ehm, però sì, sono parecchi nidi. In realtà si vede che, appunto, col fatto che era una casa disabitata, ehm <tsk> non lo so. Hanno trovato il loro posto tranquillo, hanno fatto 4 o 5 nidi, quindi sono, ehm, proprieta proprietari in un senso figurato di 4 o 5 famigliole di rondini. <chuckles>
Mh. Eh. Mh. Okay. Classico. Ah Ho capito. Beh, comunque
E loro svolazzano, so' carine.
Beh, sono comunque delle ottime sensazioni e io penso che la primavera è, appunto, una rivoluzione, uno stop a and go della della natura che, appunto, si rinnova e che inizia un nuovo ciclo. A proposito, appunto, di di ciclo naturale, no, ehm, oggi si parla molto di cambiamento climatico, di mhmm, di eventi naturali e dei caldi e freddi anomali. Secondo te, ehm, è cambiata così tanto la natura nelle tempistiche stagionali tra la primavera e l'inverno? Hai notato nel corso degli anni delle differenze e, se sì, quali?
Mh-mh. Mh. Vabbè, ehm, adesso non so se è una cosa che ho notato più recentemente, magari anche sull'influenza di ma, ehm, io ho notato che ci sono parecchie volte in cui primavera, intesa come, magari, fine marzo, inizio aprile, fa un gran caldo. Nel senso, mhmm, da stare proprio in maglietta. Maggio, al contrario, ritorna un attimo l'inverno, mhmm, e mi è già successo 2 o 3 anni di fila, quindi credo che st stia diventando un mezzo pattern ehm, completamente fuori stagione, quindi, sì, il discorso della stagionalità si è, secondo me, molto perso. O meglio, rimane la tendenza di fondo. Quindi l'inverno continua a far freddo, non è che faccia caldo. Però mi è capitato anche parecchie volte di essere in maglietta intorno a Natale. E al contrario, ci son stati dei periodi, per esempio anche settembre di quest'anno, dove verosimilmente poteva fare ancora caldo, che faceva già freddo. Quindi sì, il discorso non ci sono più le mezze stagioni mi ritrovo appieno sono s
I?
sono molto cambiati.
Uhm, hai no noti molto questi cambiamenti. Ma questi cambiamenti influiscono anche nelle tue piante o anche nella tua, ehm, diciamo, alimentazione? Per dire: eri abituato prima che in primavera, appunto, mangiavi determinati tipi di frutta, ehm, hai difficoltà oggi a reperire determinate cose che, magari, da bambino prima mangiavi tranquillamente perché, ehm, li ritenevi come frutti di stagione?
Vabbè, adesso, ehm, di nuovo, uhm, senza tornare in modo spasmodico su 'sti pianti di 'ste piante di ciliegie, però, nel senso, le ciliegie di casa le ho sempre avute e mangiate. Dove abitavamo prima avevamo un altro albero, mhmm, me le ricordo in abbondanza, nel senso che, quando faceva poi periodo di raccolta, non sapevam più dove mettercele 'ste ciliegie, ed erano anche tendenzialmente buone. Adesso, mhmm, sì, questi alberi qui forse non sono il top dei top de della produzione già per gli affari loro, però è successo più volte che, ehm, sfavorevoli gelate, piogge o cose andassero a rovinare completamente il i loro fiori e, di conseguenza, non le producessero neanche.
Mh-mh. Sì.
Cioè, quindi anche su su cose molto banali, nel senso che, appunto, è una produzione domestica e inutile, di un frutto che non ha nessun valore, ehm, però non c'è più. Su scala molto più grande, è un problema.
Mh. Capisco. Cer Ma, senti tu associ, tu associ questi cambiamenti ehm, solo esclusivamente per colpa dell'uomo, oppure ad altro?
Mah allora, ehm, la colpa dell'uomo secondo me è, ehm, visibilissima, nel senso, ehm, la natura ha i suoi cicli, assolutamente, ci sono state glaciazioni, ci sono state stagioni più calde; la tendenza di fondo, posso anche capire che non sia colpa dell'uomo, ma sia un ciclo naturale della terra.
Mh-mh.
Ehm, però l'influenza che ha avuto l'uomo, da quando c'è stata la rivoluzione industriale, secondo me, è innegabile. Nel senso, una così massiccia, ehm, come si può dire? Produzione di scarti, che possono essere i banali fumi delle industrie, piuttosto che la produzione di di-di come si dice, di alle d l'allevamento in genere, che sono molto inquinanti sull'ambiente, hanno un impatto che è visibile e misurabile. Nel senso che, ormai, sì, c'è un po' questa tendenza degli ultimi anni, dal da quando è arrivato Trump, lo lo collego un po' a lui, di negare questo aspetto, ma, ehm, i dati non mentono. Nel senso che, se uno si apre i
Sì. Certo. Mh-mh.
i report delle agenzie di scienziati, non, ehm, né politici né economisti, che possono un po' rigirare la frittata a loro favore, ma scienziati, il cui lavoro è misurare, descrivere e scoprire se c'è qualcosa da scoprire
Mh-mh.
trovi che l'impronta umana ha un peso purtroppo, ci siamo spinti sempre oltre, quindi ormai questo nuovo benchmark del +1 e mezzo, verrà sforato in modo
Mh-mh. -1 grado, +1 grado, certo. Ma, ehm, secondo te, ehm, c'è qualcosa che si potrebbe fare per migliorare questa situazione e, quindi, ritornare ai tuoi alle tue piante di ciliegie belle cariche, ecco?
no, poi vabbè, va quelle possono essere abbattute, fatte legna da ardere e dimenticate. In generale, se la domanda è: ehm, le persone possono fare qualcosa? Secondo me sì. Allora, ha un impatto? Secondo me no. Però qual è la cosa importante di fondo? È il messaggio. Cioè, io non faccio la raccolta differenziata banale, perché credo che quel quel che faccio io possa avere un qualche tipo di influenza sul mondo. Non ce l'ha. Cioè, potrei buttare tutto insieme e chi se ne frega. Stesso discorso per la la mhmm, usare l'automobile. Se la uso io, come singolo, non vale assolutamente nulla.
<laughs> Eh. Mh. Sì.
Il discorso è la mentalità, cioè va diffusa, secondo me, anche a livello di popolazione, una sensibilità verso l'ambiente, che poi, col tempo, sicuramente, si deve tras trasmettere a quelle che sono le classi politiche dirigenziali. Quello assolutamente, quindi è quello l'impatto vero.
Sì. Quindi quindi, in sintesi, ehm, noi, anche se non c cambieremo in toto il pianeta, <coughs> ehm, però, attraverso delle politiche più attente all'ambiente, possiamo fare, diciamo, qualcosa. Va bene, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere. E spero tanto che i tuoi alberi di di ciliegio possano tornare a fiorire di nuovo e a fare tantissime ciliegie. È il mio augurio personale.
Grazie molte, è stata una chiacchierata molto, molto divertente, sì ti confermo quello che hai detto, nel senso che tutti, secondo me, un pochino possiamo farlo. Poi i grandi cambiamenti si vanno a vedere col tempo e in modo molto più aggregato. Grazie ancora!